Trời ơi! Kiểu như là mình thực sự rất là mệt mỏi vì cái chuyện ngủ nghỉ luôn á bạn. Kiểu như ừ, có ngày thì mình ngủ lúc 11 giờ nha, mà có ngày thì mình lại ngủ 2-3 giờ sáng, thậm chí có ngày á là vì tính chất công việc của mình mà mình thức tới sáng để mà ngủ bù vào vào ngày hôm sau luôn á. Kiểu như, ừm, còn có những hôm á thì cuối tuần thì mình ngủ bù đến trưa xong đầu óc nó lại càng, kiểu như là, mụ mị và rối á. Ừ, tại vì mình biết á là cũng nên đi ngủ sớm nè, dậy sớm cho đều. Ờ, nhưng mà cứ đến tối á là mình lại không muốn đi ngủ, và cảm giác như là ban ngày mình đã quá mệt á, ờ, cho nên là ban đêm mình muốn dành lại cái thời gian cho mình á bạn. Kiểu như là mình lướt điện thoại trong vô thức nè, rồi, à, ăn đồ ăn, kiểu, ăn khuya á tại vì mình thức khuya mình hay dễ bị đói bụng lắm, ừm, cái mình cứ ăn sau đó là mình thấy là, à, nặng bụng quá, cái mình lại đi dạo, dạo, dạo, dạo một vòng cái mình lại thấy khó ngủ hơn. <laughs> Cho nên là mình không biết làm thế nào để có thể là duy trì cái lịch ngủ của mình nó đều đặn hơn mỗi ngày á bạn.
Ờ, thế hả? Ừm. Ồ, trời ơi! Ừm, ừm. Ờ, mình hiểu. Ừm. Ừm. À, mình hiểu. Ừm. Ừm. <laughs> Ừm, mình hiểu. Ừm, rồi, thì qua những cái chia sẻ của bạn là mình cũng hiểu sơ sơ được cái vấn đề bạn đang gặp phải rồi đây, là bạn đang có một cái lịch ngủ nó không đều đặn này, rồi cũng, ờm, chính vì cái lịch ngủ nó không đều đặn như thế thì nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái lịch sinh hoạt rồi đến sức khỏe của bạn rất là nhiều. Rồi, thì trước khi mà đưa cho bạn một vài cái lời khuyên á, thì mình sẽ hỏi thêm bạn một vài câu để làm rõ cái vấn đề mà bạn đang gặp phải nha. Thế thì không biết là bạn có thể ờ, họ ờ, nói cho mình biết là ờ, không biết là, ừm, cái giờ bạn đi ngủ là thường vào lúc bắt đầu từ lúc mấy giờ này? Rồi bạn, ờ, thường thức dậy vào lúc mấy giờ? Rồi những cái giờ đi ngủ này nó có hay thay đổi giữa các ngày không?
hừm. Đúng rồi. Ừ. Đúng rồi. <laughs> Mình thấy là cũng ừm, thường thông thường á là mình đi ngủ lúc mười hai giờ và dậy thì chắc cũng là 7:00, 8:00 sáng gì đó là mình dậy rồi. Đó, ví dụ như nếu mà mình cái tháng này mà mình làm, kiểu, giờ hành chính á thì mình sẽ dậy sớm, còn tháng sau nếu mà mình xoay ca á bạn thì mình lại là làm vào buổi đêm á thì mình lại là ngủ bù vào ngày hôm sau. Đó, ừm, cho nên là cái việc lịch của mình nó cũng hay thay đổi do cái tính chất của công việc của mình á mà. Đó, nhưng mà nó cũng, ơ, kéo dài là tầm khoảng 1-2 tháng thôi, chứ không phải là tháng nào nó cũng đổi như thế thì thì giờ sinh hoạt của mình nó bị đổi hết thì sao? Kiểu như là, ảnh hưởng lâu dài đến cái sức khỏe của mình nhiều á.
Ừm. Ừm. Ừm. À, mình hiểu. Ừm. À, rồi. <laughs> Ừm, ừm hiều. Ừm, mình hiểu. Vậy là cũng thỉnh thoảng là cũng phải, ơ, <chuckles> đổi giấc ngủ giữa các ngày là do tính chất công việc, đúng không? Rồi, thì, ờ, vừa nãy hì bạn có chia sẻ là bạn cũng có hay có một cái thói quen đó là lướt điện thoại, thỉnh thoảng hay lướt điện thoại vào ban đêm nữa, đấy, thành ra là cũng đi ngủ, ơ, muộn hơn. Rồi thế thì không biết là ngoài những cái thiết bị di động ra ấy, thì có cái điều gì mà khiến cho bạn, kiểu, tỉnh táo vào ban đêm chưa muốn đi ngủ không?
Ừ. Đúng rồi. Đúng rồi á. Ừm, Ờ, chắc là chủ yếu là về điện thoại trước đi ha. Tại vì mình cũng hay lướt mạng nè, xem video rồi nhắn tin thời mình cứ nghĩ là "À, thêm một chút nữa thôi" h hoặc là, kiểu: "À, xem nốt cái cuốn truyện này thôi á." <laughs> Nhưng mà thật ra thì mình, ờ, sau khi mà mình xem trong vô thức á bạn là mình cũng không có để ý thời thời gian luôn ấy. Cái nó đến khuya hồi nào mình không hay. Ừm, còn nếu mà không sử dụng điện thoại á thì mình cũng, ơ, gọi là, đầu óc của mình nó cứ nghĩ lung tung luôn ấy. Có nghĩa là nó ừm, nó mông lung định hướng về công nghiệp à, công việc của mình nè, về sự nghiệp, rồi những cái bước tiến sau này của mình, ờ, rồi, ờ, đó. Còn có một cái tác nhân khác nữa thì chắc là do, ưm, mình hay ăn khuya. Ờ, kiểu như giống như là mình lướt điện thoại xong mình đói bụng quá cái mình dậy mình đi nấu mì mình ăn á, cái mình lại thấy khó ngủ hơn. <laughs>
Ừm. <laughs> Ừm. À, rồi. À! Suy nghĩ, rồi. Ừm, ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. À. <laughs> À, thế hả? À, mình hiểu, vậy là ngoài là cái thiết bị điện tử này thì là bạn còn, kiểu, khó mất ngủ bằng ban đêm là do là suy nghĩ nhiều quá, hơi overthinking một tí, đúng không? Ờ, rồi cũng hay có thói quen này, ăn đêm này, làm việc thì đói quá, thỉnh thoảng dậy nấu gói mì. Thế là ăn xong là no quá là không có đi ngủ được nữa. Rồi, thế thì không biết là, ừm, ừm, ngoài kiểu ăn ăn mì ra thì tầm 5-6 giờ chiều ấy hoặc là, ờ, trong cả ngày bạn có bao giờ uống những cái, a, thức uống mà có caffeine không?
<laughs> Đúng rồi. <laughs> Đúng rồi á. Ờ, bạn nói ra thì mình mới nhớ nha, là có những hôm mình mất ngủ á, là do mình uống trà sữa. <laughs> Mình thì không có uống cà phê nhiều đâu, ừ, tại vì mình uống không được đắng. Nhưng mà mình, ờ, uống trà sữa rất là nhiều luôn á, một ngày mình có thể là uống hai một đến hai ly. Đó thì bạn biết rồi, như thế thì chắn là nó ảnh hưởng đến cái giấc ngủ của mình. À, nhưng mà bạn nói thì mình mới nhớ là tầm khoảng giờ chiều nha, ờ, mình hay uống, do đó buổi tối là mình lại mất ngủ. Ừm, thì ra là thế. <laughs>
Ừm. À. <laughs> Ờ, mình hiểu. Ồ, thế cơ? <laughs> Ừm. Ừm. Rồi, vậy là thức u trà sữa là một cái thức uống rất là ngon này, nhưng mà thực sự là nó cũng rất là dễ dẫn đến cái tình trạng mất ngủ. Ờ, thế thì khi mà bạn về nhà bạn đi ngủ thì không biết là bạn có thể miêu tả chi tiết cho mình cái môi trường ngủ của bạn nó như thế nào? Nó có yên tĩnh không này? Rồi nó cái âm thanh, rồi cái, ờ, nhiệt độ nó như thế nào?
Đúng rồi. Mình thấy là cái phòng của mình nha tại vì á thật ra là, ờ, tuy mình sống chung với những bạn khác, kiểu như là tụi mình sẽ thuê một cái căn chung cư chung nhưng mà mỗi người một phòng á bạn, cho nên là cái phòng của mình nó cũng hơi, a, gọi là, à, tách biệt lắm. <laughs> Tại vì không có ai đả động đến cuộc sống của ai hết, chỉ là có cái cái cái phòng sinh hoạt chung ở ngoài thôi á. Cho nên là mình thấy là, ờ, cái phòng ngủ của mình thì nó cũng khá là yên tĩnh đó. Ừm, thì mình cũng có bật điều hòa, rồi cũng có bật quạt song song nữa, cho nên là chắc là cũng mát tại vì mình không có hay gỡ cửa sổ ra đâu, tại vì, ờm, có những cái con kiến ba khoang á, mình rất là sợ. <laughs> Mặc dù là mình đang ở cái chung cư, kiểu, cao á, nhưng mà mình sợ nó bay lên lắm. <laughs>
Ừm. À, cũng đỡ. <laughs> Ừm. Mình hiểu. Ừm. Ừm. Ồ, thế hả? Trời ơi! <laughs> Ừm, đúng rồi, mình hiểu. Vậy là cũng rất là trộm vía là có một cái môi trường ngủ gọi là tạm ổn, đúng không? <laughs> Nó cũng yên tĩnh này, rồi nó cũng, ờ, cũng có điều hòa, có máy quạt đầy đủ. Rồi, ờ, thì qua những cái chia sẻ của bạn thì mình cũng hiểu được những cái vấn đề mà bạn đang gặp phải, thì cái điều đầu tiên mà mình muốn nói với bạn là bạn cũng đừng có quá lo lắng nhé. Tại vì, ừm, có nếu mà chẳng may mà có một vài cái yếu tố tác nhân nó khiến cho cái giấc ngủ của bạn nó không được đều đặn lắm, thì nếu mà mình tin là nếu như bạn kiểm soát được những cái yếu tố tác nhân đấy, rồi mình bạn có thể là trấn an được tinh thần với sức khỏe của bản thân để có một cái giấc ngủ tốt hơn, thì mình nghĩ là cái lịch sinh hoạt, cái lịch ngủ của bạn nó sẽ, ừm, logic hơn và nó cũng sẽ cố định hơn thôi, nên bạn cũng đừng lo lắng. Ờ, rồi thì cái điều đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với bạn ấy, là cái việc mà bạn không có cái giấc ngủ đều đặn ấy, nó bắt nguồn từ cái việc mà, ờ, do cái tính chất công việc của bạn này, rồi cũng do những cái thói quen của bạn nữa. Đấy, thì cái điều đầu tiên là mình phải thay đổi những cái đó, là phải, ừm, sắp xếp công việc làm sao để cho ít mang việc về nhà này. Đấy, với hoặc là làm thì cũng có giờ giấc cố định thôi chứ đừng có tham công tiếc việc quá, làm đến đến sáng luôn là cũng rất là mệt mỏi đấy. Nên là cứ làm thì, ờ, đến giờ ừm, có để một cái giờ cố định, ví dụ là làm từ 7:00 cho đến 10:00 hoặc 11: thôi, là đi ngủ rồi, là không có làm việc nữa. Rồi, à, trước khi mà đi ngủ thì cũng hạn chế xem điện thoại thôi, <laughs> hạn chế coi những cái thiết bị di động. Ờ, đấy ờ, đấy, thì thì thì khi mà ví dụ như là bạn có thể là cất cái thiết bị di động sang hẳn một cái phòng ban khác này, cho khuất tầm mắt của bạn đi. Hoặc là bạn tắt thông báo luôn, bạn cất vào trong tủ quần áo rồi khóa tủ lại, đấy, thế là khuất tầm mắt là sẽ hạn chế được cái việc xem điện thoại thôi. Không biết là bạn thấy cái việc mà bạn có hạn thể hạn chế được cái công việc với lại có thể là, ờ, <laughs> tránh xa được cái thiết bị di động được không nào?
Đúng rồi. <laughs> Đúng rồi. Ừm. Ờ. Ờ. Ừm. Ờ, đúng rồi. <laughs> Cũng đúng ha. Ừm. <laughs> Cái đó là hơi khó nhưng mà mình sẽ cố nha. Ờ, thật thật ra thì nghe bạn nói xong cái mình thấy là đúng là mình đang tham công tiếc việc nhiều quá, có thể là mình sẽ nên thiết lập cái giờ đi ngủ nó cố định hơn và, ừm, giống như bạn nói là làm tầm khoảng là tới 1:00 sáng thì mình nên dừng, <laughs> dù nó vẫn còn cần phải xử lý nhưng mà chắc là để mai đi chứ không có phải là làm liên tục tù tì như thế thì tại vì cả ngày mình đã làm rồi mà mình còn còn làm vào ban đêm nữa thì cái sức nào mà đang chịu nổi, đúng hông? Ừm, với lại là cái cơ thể của mình nó cũng đang báo động nữa, ờ, cho nên là chắc là mình sẽ, a, kiểu, a, hạn chế về cái việc là, à, làm việc, ừm, đó. Còn cái việc mà không có sử dụng điện thoại hoặc là thiết bị di động đồ này nọ ấy, ừm, để, a, tránh bớt hơn trước giờ đi ngủ thì mình thấy là nó cũng hơi khó so với mình, nhưng mà nghe bạn nói xong cái mình thấy là ình chắc là do mình đang buông thả bản thân quá, ừm, cho nên là ô kê, mình cũng đang, a, cố gắng, kiểu như là, hạn chế dần dần á, kiểu như là, tới, ơ, trước giờ ngủ tầm khoảng là 30 phút đi, thì mình sẽ không cầm điện thoại nữa và để nó ở cái chế độ là không làm phiền hoặc là để chế độ im lặng luôn, đó. <laughs> Ừm.
<laughs> À, mình hiểu, ừm, ừm. Đấy, thì đó. Đúng rồi, mình hiểu. Ừm. Ừm. <laughs> Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Đấy. <laughs> Có rất là nhiều cách mà. Ờ, mình cũng biết là cái cách mà, kiểu, tránh xa thiết bị di động này cũng rất là khó đấy, ờ, đặc biệt là với những người mà đặc biệt là đôi lúc, ưm, không chỉ là xem giải trí đâu mà còn công việc ở trên đó, ờ, mình hiểu cái vấn đề đó. Thành ra là, ừm, bạn có thể là hạn chế sử dụng ví dụ như mà check công việc thì hông nói nha, nhưng mà nếu mà giải trí thì bạn có thể là, ờ, tối hôm nay là giải trí, ơ, 1 tiếng thì hôm sau rút ngắn lại còn 45 phút thôi, xong hôm sau là rút ngắn lại còn 30 phút thôi, đấy. Nói chung là cứ tập dần, tập dần, giảm dần cái thói quen sử dụng điện thoại đi là đột nhiên đến một ngày nào đó là nó sẽ thành một thói quen thôi. Ờ, đấy, nên là bạn cũng đừng lo lắng. Ngoài ra thì ờ, ngoài thiết lập cái giờ mà làm việc ấy, thì bạn nên thiết lập hẳn một cái giờ đi ngủ luôn. Ví dụ như là, ờ, đấy th đến làm việc xong rồi đến 10:00 nha, rồi 10:00 bắt đầu lên giường đi ngủ nè, xong rồi đến báo thức tới 6:00 dậy, đấy, cứ liên tục 10:00 ngủ, 6:00 dậy trong vòng 1 tuần, đấy. Rồi kể cả những cái ngày nghỉ luôn, đấy, những ngày nghỉ nha, không được là hay có hay hay mọi người hay có cái cái suy nghĩ là ở dơ đi làm cả tuần rồi thế là ngày nghỉ ngủ bù, đúng không? Đấy, nhưng mà không nha, đấy, cứ cứ muộn cứ ngày nghỉ, thứ Bảy, Chủ nhật cũng phải 10:00 ngủ rồi 6:00 dậy, đấy, thành ra là nó sẽ thành một cái thói quen luôn. Và bạn sẽ không ờ, đấy, bạn sẽ tự nhiên bạn sẽ quen với cái giờ giấc đó và, ừm, cứ đi ngủ giờ đó là cứ thức dậy giờ đó thôi là bạn sẽ có một cái lịch ngủ đều đặn rồi.
Đúng rồi. À, ô kê. Ờ, vậy hả? <laughs> Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ờ ha. Ừm, hay nha, tại vì á, ưm, nghe bạn nói xong cái mình thấy là chắc là mình phải để bản thân mình vào một cái khuôn khổ quá, và đi theo một cái luồng mà để có thể là, kiểu, mình phải làm theo á. Ừm, phải nên, kiểu như là, tạo cái sự kỷ luật cho bản thân, chứ mình không có được, kiểu, ơ, sống một cách buông thả nữa. <laughs>
Ừm. <laughs> Đấy, ờ, mình biết là cái việc mà có cái lịch ngủ đều đặn thì cũng rất là khó á, nên là bạn có thể nhích từ từ thôi, có thể, đấy, có thể là, ờ, ờ, hôm nay là, à, m một chìa hôm nay là 10:00 này, à, hôm nay là 10, ờ, tầm 12:00 đi ngủ đi, xong ngày mai nhích nhích xuống tầm còn 11:45 này, xong nhích xuống còn 10:00 này, đấy. Nói chung là cứ nhích cái giờ làm sao cho nó nó bạn thấy là cái giờ nào bạn thấy thích đi ngủ nhất, đấy, là bạn cứ nhích xuống cái giờ đấy rồi cứ dần dần hình thành cái thói quen là cứ cái giờ đấy đi ngủ, rồi cái giờ đấy thức dậy là dần dần nó thành thói quen thôi. Đấy, ừm, và bạn sẽ có một cái lịch ngủ đều đặn, tốt cho sức khỏe hơn. Ừm, ngoài ra thì bạn có thể là thử trước khi đi ngủ thì có thể là thử thư giãn, uống một cốc sữa nóng này, và ngâm chân này, nghe bản nhạc này, thiền. Đấy, rất là nhiều cách để giúp cho bạn có thể thư giãn trước khi đi ngủ mà không có, a, sử dụng thiết bị nha.
Ừ. Ừ. <laughs> Ừm, hay nha. Ừm. À. Ô kê. <laughs> Ờ, nghe bạn nói xong, cái kiểu, ô kê nha, tại vì những cái trước những cái điều mà bạn nói là trước giờ mình chưa có từng suy nghĩ, với lại là chưa có từng làm luôn ấy. Ờ, ô kê, vậy thì trước khi đi ngủ thì mình sẽ, a, hạn chế ăn của những cái đồ thực phẩm nóng nè, <laughs> và thay vào đó là mình sẽ ngâm chân hoặc là uống trà thảo mộc á, ờ, để có thể là đi ngủ nó sẽ ngon hơn và nó dễ chìm vào giấc ngủ hơn ấy. Tại vì mình cũng hay, kiểu, loay hoay hoài thì mình mới ngủ được á. Ừm.
Ừm. <laughs> Đúng rồi. À. Ừm, mình hiểu, đấy, ngoài ra thì, ờ, đừng có uống trà sữa vào buổi chiều nữa nha. <laughs> Bạn có thể là, ờ, đổi trà sữa bằng những cái thức uống khác, ví dụ như là uống sinh tố này, uống nước cam này, ờ đấy, uống những cái đồ mà nó tốt cho sức khỏe, thay vì uống trà sữa hoặc là uống caffeine. Thì những cái chất đấy thỉnh thoảng uống thì cũng rất là bình thường, rất là tốt nhưng mà nó uống nhiều quá thì thực sự là không tốt một tí nào cả, <laughs> đặc biệt là trà sữa nha, ờ, nên là cai trà sữa nha. <laughs>
<laughs> Ô kê. Ồ, <laughs> rồi. <laughs> Cai thì chắc là sẽ, kiểu, hạn chế bớt, <laughs> chứ mà nếu mà cai luôn thì chắc là không được đối với lại con gái tụi mình nhỉ? <laughs> Ô kê, rồi cảm ơn bạn rất là nhiều luôn vì cũng đã giúp mình nà có một cái góc nhìn khác nè, với lại là giúp mình có một cái giờ sinh hoạt nó nó sẽ tốt hơn, ừm, cho nên là cảm ơn bạn rất là nhiều luôn nha.
<laughs> Ừm, mình hiểu. Ừm, rồi, chào bạn nha! Chúc bạn thành công.
Ừ, ừm.